Çok düşündüm. Eee, aslında kendim için istiyorum. Çünkü, yani, mesela hayatıma girecek bir insanın ben o gün neler yaptığını oturup dinleyebilecek bir vakit bulmak isterim ve o vakitte en güzel vakit, akşam yemeği vaktidir ve aslında tüm ailenin toplanıp, "Ya, sen bugün ne yaptın, sen bugün ne yaptın?" diyebileceği vakittir. Hani, önce bu karı kocayla başlar, sonra çocuklarla taçlandırılır. Olabilir ya da çocuk da olmayabilir, fark etmez ama hayatına giren o önemli insanın ya o akşam yemeğinde ne yaptığını duymak isterim. Ben de zaten o akşam yemeğinde ne yaptığımı gün boyu paylaşıyorum ve ailem de beni çok merakla dinliyor mesela. Yani biz hiçbir zaman o yüzden akşam yemeklerini yalnız yememeye çalışıyoruz ve yalnız olduğunda annemin üzüntüsünü anlıyorum. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Değil mi? Evet. Değil mi? Hıı. Ya! Ne kadar güzel, ne güzel ifade ettin. Yani yaşatmak istediğin bu geleneği. Peki hadi şunu da sorayım: Eee, tamam geleneklerine bağlı bir insansın. Çok güzel yaşamaya çalışıyorsun da, bir gün çocukların senden böyle tek bir geleneği öğrensin istersen o gelenek ne olurdu sen? Ya, şu benden sonra da devam etsin, çocuklarım da yapsın dediğin ne olurdu?
Hı. Evet. Hı. Tamam. Ya! Yani, bayram ziyaretleri olabilirdi ya da önemli günlerde gerçekten önemli hissettirmek olabilirdi. Çünkü o gün geldiğinde hayatına neşe katılıyor. Sabah erkenden kalkıp bir güzel kıyafetini giyip yola koyulmak... Ya, bu çok, eee, neşe, eee, verici bir şey ama gerçekten mutluluk içerisinde yapılması gerekiyor tabii ki. Eee, bunu isterdim yani. Özel bir gün ister özel günler ya da. <giggles>
Evet. Hı hı. Doğru. Doğru.

Ya, biliyor musun, hani, hep anne babaların karışmaması için şikâyet edilen vardır ya, "Eve erken gel çocuğum." ya da, eee, "Her sabah çok erken kalkarsan yol alırsın." gibi. Ben gerçekten öyle bir insanım. Hani, erken kalkmak kalkmaktan nefret ederim ama şöyle hissederim psikolojik olarak, kalkarsam günüm güzel geçecek. Yani ve kendimi zorlarım, kalkarım ve günüm gerçekten güzel geçer. Psikolojik herhâlde.
He he. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Ya, bu söylediğin bir nebze anlaşılır. Çünkü erken kalkınca, eee, gün biraz daha uzun geliyor olabilir sana. Düşünsene bir 12'de 1'de kalktığın gün yatana kadar geçtiği vakti düşün. Sabahın böyle 6'sında 7'sinde kalktığın günü düşün. Belki o yüzden daha verimli hissediyor olabilirsin. Hatta belki bu laf da, "Erken kalkan yol alır." sözü belki buradan bile çıkmış olabilir.
Hıı. Tabii. <chuckles> Tabii ki yani tabii i ü eee, kelimelerin gücüne inanıyorum. Bir tecrübeden geliyor. O tecrübeler yaşanmasa söylenmez hiçbiri. Kesinlikle çok haklısın, evet.
Hı hı. Değil mi?